Hı hı. Evet, belki de bu, işte, eee, belki bizim aramızda olan bu jenerasyon farkı da olabilir. Hem ailemizde, eee, çayın daha genelgeçer, herkese hitap eden bir yanı varken, kahvenin, eee, muhtemelen bizim, eee, yaşıtlarımızda herkesçe okay herkesçe <chuckles> tercih edilecek bir şey olduğunu da düşündüğümüz için genellikle kahve, eee, öncelikleniyor, böyle, eee, bu tarz durumlarda. Peki sen özellikle, böyle, hani, dedin ya, aile ortamında çay daha çok benimseniyor ve, eee, tercih ediliyor ve çay dediğinde o, eee, eski nostaljik anlamıyla birlikte sende nasıl, eee, resimler, işte, zihninde beliriyor onları detaylandırabilir misin?
Hı hı. <chuckles> Kesinlikle. Hı hı. Tabii ki, eee, şöyle bir anım var hatta benim: Biz, eee, annemlerin tarafıyla, işte, teyzemler hep birlikte buluşunca biraz kalabalık bir taraf, eee, buluşuyoruz. Eee, bir de o çayın tabii doldurması var, yani, 1 kişi servis ediyor ve ben bunu hiç sevmem açıkçası. Heh, bir de benim teyzem var, o da, böyle, biraz üşengeçtir, kaçar işlerden. Heh, mesela akşam çay demlenir, eee, iii, yemekteyiz mesela yemeğe oturacağız ya da yemekten sonra çay konulacağı zaman teyzem, böyle, gider, eee, masada en çıkılmayacak yere geçer sırf o çayı koymamak için. <chuckles> Ben de hemen koşa koşa onun yanına otururum. Biz zaten ikimiz mimlendik ailede. Eee, iş işten kaçan olarak, evet, çay koymayı sevmeyenler <chuckles> olarak. Biz mesela direkt oraya kaçarız ve böyle böyle akşam çı yemekten sonra çay faslı deyince benim aklıma bu sahneler geliyor açıkçası.
Ya! Hı hı. Evet, gerçekten. <chuckles> <chuckles> Ay, çok Hı hı. Ya. <chuckles> <chuckles> Evet, gerçekten de çok eğlenceli bir sahne ve dediğin gibi, eee, he çayın, evet, yanında ufak bir zahmeti de var: Sürekli çayı yenileme. Dediğin gibi, tek içilmediği için, tek bir seferliğe mahsus olmadığı için, eee, bu tekrarlanan bir şeyde de, eee, biraz emek de kendini gösteriyor <chuckles> gerçekten.
Evet. Hı hı. Kesinlikle. <chuckles>
Peki, eee, senin çayda da böyle, özellikle belki ailende ya da çok seven var mı ve özellikle, eee, çay, eee, koleksiyonu yapan insanlar oluyor ya da farklı çayları da deneyen, meyve çayı ya da, eee, daha farklı egzo egzotik çay dediğimiz, eee, farklı ülkelerin çayını da deneyen insanlar oluyor. Hiç böyleleriyle karşılaştın mı veya sen denedin mi?
Hı hı. Hı hı.